D'accord, donc toi toi, à quel niveau est-ce que tu tu tu le vis? Est-ce qu'avec des proches justement, heu, tu as eu, heu, ben, des des des problèmes au niveau des attentes sociales, heu, de de tes relations justement? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu?
Heu, beh, je dirais oui. Heu, ça peut arriver, heu, c'est sous forme c'est pas forcément méchant et 1er degré, mais c'est sous forme de petites blagues qui vont être un style de passif agressif ou ça va être sur des petites choses, ça peut être des reproches ou ce genre de de choses-là, quoi.
Mmh mh. Ouais. D'accord. D'accord, tu donc, heu, finalement, tu es un peu, heu, ben, victime de de ce certaines, heu, par exemple, certaines blagues et et tu arrives à communiquer, voilà, le fait que ça te dérange ou pas?